Ayun, yung katanungan ko is, ano, eh, may mga nakita ka bang halimbawa ng pagtutulungan? Ako naman kahit paano, meron din naman akong nakita kagaya nalang nung, ah, merong mga kapitbahay na mahilig magsunog ng basura, alam naman natin lahat ng bawal yun, oh, 'di ba? At nakasaad na rin sa batas yun, na bawal na pinagbabawal na. Ngayon, merong isang kapitbahay na lagi pa rin itong ginagawa, ah, hindi siya makausap ng maayos, so ang ginawa ng mga magkakapitbahay sa komunidad dito malapit sa amin, nag-usap-usap sila na silang lahat ang kakausap sa kanya baka sakaling makinig sila, nung ginawa nila yun kahit paano sa ganong paraan ng pagtutulungan, na solusyunan yung pagsusunog ng basura, ini-report din nila siya sa barangay upang siya ay mapagsabihan ng mga kinauukulan. Nakakatuwa naman na sa ganung paraan ay natigil yung maling gawain niya.
Hm. Mm. Mm. Mm. <laughs> Ay naku, walang problema. <laughs> Mm. Mm, mm. Hindi maiiwasan. <laughs> Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Woh. Mm. Mm. Mm. Wow! Nakaka oo. Mm. Mm. Hmm. Mm. Wow! Nakakatuwa po na may ganyan na pong kahit papaano, kumbaga mga simpleng paraan po natin ano, kung ano kung ano yung pwede nating magawa nakakatuwa. Nag
Mhm. Tama oo, sang-ayon ako diyan. <laughs> Tama, oo.
nagdulot naman po talaga ng pagbabago, kumbaga sabi nga nila, maliit na hakbang po talaga siya nagdulot naman nagdulot naman po ng pagbabago 'no.
Mhm. Totoo, mm. Mm.
Grabe, ang ang ganda naman po ng, ganong klase na.
Kaya nga pero, ikaw ba, may mga karanasan kang ganito?
<snorts> Ah, <laughs> ang hirap mo ng tanong. <laughs> Oo.
Kumbaga may mga karanasan ka ba, na nakita mong nasaksihan mo na may nangyaring pagtutulungan?
<laughs> Ang hirap po no'ng tanong para sa komunidad namin <laughs> parang wala. <laughs> Oo, naku.
Ah, hindi talaga 'no, pero, kung halimbawa na meron talagang mga ganyan, makakabuti 'di ba? Pero paano kaya nagbabago ang isang lugar kapag walang nagtutulungan?
Mm. Mm. Mm. Ay, o.

Hmm. Wow, oh
Nililinis nila 'yong mga, ah, ilog na puro basura, estero, mga kanal. 'Yon 'yong kanilang mga content. Ah, hangad ko na sana sila 'yong umunlad at dumami 'yong kanilang mga supporters, kasi deserve nila. Napakabuti ng ginagawa nila 'yong ima
Mm. Mm. Oo. Oo. Wow, wow, mm. Mm. Oo, deserve 'yan ng mga viewers. <laughs> Sana mas maraming pang maabot 'yong content nila na 'yon para mas maraming makapanood na mga kabataan lalo na bakasyon ngayon. <chuckles> Bakasyon ngayon, so, sana mas maging maayos, makabuluhan ba 'yong kanilang pa paggamit ng oras ng kanilang bakasyon. Ah, ka mm.
Tama, tama, sana nga. Mm. 'Yon nga, eh. Totoo. Tama. Mm. Mm. Totoo, oo. Ba ayun. Alam mo kaya buti nga na sa iyo natutuwa ako kahi kasi kahit sa, ah, kabata mong edad talagang mayro'n ka nang magagandang opinyon o mga bagay na naiisip para sana sa ikauunlad ng bayan. Sana ma-adapt din 'yan ng ibang tao, ano.
<chuckles> Mm. At ako naman po ay marami din naman pong natutunan sa inyo mula sa perspektibo niyo po. Maraming salamat po sa mga salamat po. <chuckles>
<chuckles> Salamat. <chuckles> Salamat din, mag-iingat ka.

Mm. Um, siguro, mag-u-umpisa pa rin po talaga sa kailangan sa mga edad natin mga kae parang ang tanda-tanda na nga talaga natin. Um, meron ng i-isang gagawa pagkatapos, ah, kailangan niyang ipakita dun sa mga susunod kung paano ginagawa kasi, ang napansin ko kasi sa mga bata ngayon, mga gaya-gaya, puto maya. Parang oo same-same pa rin naman yung mga bata noon mga gaya-gaya, puto maya pa rin sila. Kaya kailangan talaga may isa na, kumbaga mangunguna, mangunguna pa rin kahit kahit siguro siguro sa atin yung may kagustuhan na mag-umpisa ng munting pagbabago man lang ba sa mga gagawin natin tapos ayan tuturuan na sila, at eventually, ayon paunti-unti sana ma makuha natin yung gusto natin 'no? Yung mga gusto natin para sa bayan.
Mm. Mm. Tama. Mm. Oo. Hmm, okey okey. Mhm. <laughs> Ah, hmm. Tama, oo. Mm. Mhm. Oo. Oo. Tama, tama. Mm. Tama, oo. Mm. Ayun, totoo 'yan. Mm. Sumasang-ayon ako sa mga sinabi mo ano, kasi yung mga kabataan talaga ano, eh, kulang lang talaga sila ng mag-gagabay at yung magpapakita sa kanila ng mga magagandang halimbawa, para simulan yung mga bagay bagay, kasi nga yung mga kabataan ngayon mahilig makisabay sa trend. 'Di ba, sabi mo nga gaya-gaya, puto maya. Oo, totoo naman nakikita ko rin talaga yung ganiyan nilang pag-uugali. Sana samantalahin ng mga nakakaalam at may kakayahan na, ah, magpasa ng mga magagandang halimbawa sa pagpapaunlad o pagtutulungan sa bayan, dun sa mga kabataan, kasi ‘pag ‘yan ay na-adapt nila magiging trend ‘yan sa kanila, gagawin na nila nang patuloy-tuloy, ‘di ba? Kailangan ng
Grabe. Grabe na ang Mm. Mm. Mm. Tama po, tama. Mm. Mm. <chuckles> Gaya-gaya puto maya. <laughs> Oo. Oo. Ay, mm. Mm. Ay, sana nga po. Mm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Oo. Sana yun yung gawin nilang bagong trend ne <laughs>
Tama 'di ba, kasi yung mga kung ano-anong TikTok ng pinagagawa nila. <laughs>
<laughs> Ang nakaka tapos ma-ano pa, ang ang masa ang maano pa dun 'no, at kung ano-ano na yung ginagawa sa TikTok tapos sila pa yung kumikita talaga nakaka nakaka-proud, nakaka-proud naman somehow kasi gumagawa sila ng bagay kaso, ah, para mapapaisip ka, "Ha, may ano na ‘to, may bayad na 'to?" <chuckles> Ah, okey, okey. Mm.
Oo. Tama, oo. Kaya nga, eh. Tama. Oo, ‘di ba. Pero alam mo, may nakita ko sa TikTok na ano, grupo sila ng kabataan na naglilinis sila ng mga estero.
Mm. Wow, mm.